Entendi. Olha, inicialmente eu quero muito que você não se sinte sinta culpada, porque eu acho que você está muito certa. Talvez essa influência do seu pai, dele ter ajudado outras pessoas, rebateu em você, mas você não é seu pai. Pronto, ótimo, então já já deu para entender tudo. Entenda que você não é o seu pai no inicialmente, logo isso, você é uma pessoa que é pelo menos metade da idade dele ali, ou parecido. Então você tem muito a construir, muita coisa ainda a co a tipo a ganhar, sabe? Muita coisa a conquistar. Então você ainda está ali, ó, construindo o seu prédio, as suas finanças, a sua vida aos poucos. Então talvez pro seu pai, ok, não vai ter tanto impacto assim, porque ele já já fez tanta coisa na vida dele que, até quando você chega a certa idade, ajudar são poucas coisas que você consegue fazer. Então, assim, é muito bom para você ter feito esse limite e talvez, para você não ficar com esse clima chato. Além de você falar isso que você falou, que eu achei super correto: "Olha, eu tenho a minha vida aqui, o meu custo de vida é alto, eu estou pagando minha casa, eu estou pagando isso, pagando aquilo. Me desculpa, não vou poder ajudar.". Ótimo, ó, eu já achei excelente, se fosse eu entenderia totalmente. Mas, assim, se você não quiser ficar com clima tão assim obscuro, chato, você pode tentar procurar, assim, alguns tipos de apoio que não vai envolver dinheiro direto. Por exemplo, assim, ah, você conhece algumas pessoas na região dela, ou em algum lugar que tá esteja oferecendo emprego, ou então você tipo, ah, fala com ela assim: "Olha, eu não estou, eu não consigo te ajudar financeiramente, mas, se você quiser, eu posso procurar emprego contigo, renda extra, talvez algumas coisas home office aqui nos Estados Unidos eu te ajudo. Eh, se você não falar inglês, eu te ajudo, eu te apoio, eu vou atrás de um curso de inglês para você, assim, alguma professora.". Tipo assim, você tem armas e você provavelmente tem uma visão de mundo mais abrangente do que a dela. Então você pode procurar recursos que não seja dinheiro, mas que, por meio desse recurso, ela pode converter em dinheiro, sabe? E então você se mostra solidária e você dá o seu tempo para ela, que vale e disponibilidade eu ia falar agora do tempo. Então isso da disponibilidade, de você estar presente, você falar: "Olha, eu não posso financeiramente, mas eu posso fazer qualquer assim coisa com você, te apoiando, procurando com você, te ajudando para a gente tentar resolver isso.".
Uhum. Sim, que é o tio dela. <giggles> Exato. Uhum. Uhum. Sim. Isso. É verdade. Aham. Uhum. Aham. Sim. Uhum. Hum, boa ideia. Sim. Verdade. Com certeza. Uhum. Exato. E disponível, né. Aham. Uhum.